Ah, sim, eh, o sagu agora. A minha mãe era o meu mingau de todo dia de noite, meu mingauzinho de sagu, eu adorava minhas bolinhas. <laughs>
Ah, que delícia! Ai, que Isso, é. E, por exemplo
E brigadeiro, né, brigadeiro tem cara de festa, n né. Como não existe brigadeiro nos Estados Unidos?
Ah Ah, tem, tem. Bom, na minha casa existe, tá, porque a minha esposa sem é é, minha esposa sempre faz.
Lá na nossa casa, né. Mas como no nas festinhas, eles não têm a festinha como a gente tem, né. Meu filho vai se formar no final do ano e eu eh, eu vai ter um festão e aí na da faculdade dele, né, nada comigo, mas eu vou levar meu marido, ele vai ficar assustado, porque eu tenho certeza que ele nunca viu uma festa desse tipo. <laughs>
Não. Tem Parabéns, que legal! Ah, é? Aham. Sim. <laughs> <laughs> E você sabe que uma coisa você falou um negócio tão interessante, assim, eh, bom, você já c convive bastante com a comunidade americana, com as famílias americanas. Então assim, a gente já passou por situações assim, por exemplo, minha esposa numa festinha dos do de de um do meu filho, por exemplo, levava uma bandeja de brigadeiro. Hã, quem não conhecia a gente
Sim, é. Uhum.
eh, não comia.
Eh, ah fica assustado, né?
É, eles não comem o que eles não conhecem.
É.
Você já passou por essa experiência? É uma coisa tão estranha, né, eles não comem o que eles não conhecem.
É, eu é, eu não eu não não interajo muito com as pessoas, meu marido trabalha de casa e eu também trabalho de casa, então a gente não interage muito assim de festa, não temos muitos amigos. A gente sai mais quando os filhos vêm visitar a gente, que eu tenho 3 2, né. E aí, a gente cozinha à beça, né. Eu quase
Sim. Ah. Entendi. Tá. Quantos? Você tem 3? Você tem 3? Eu não entendi, você tem 3 filhos?
Eu tenho 3 filhos homens, ele tem 2 meninas.
Ah, que legal. legal! Ah, nossa, que legal! eh, 5.
É, então eles sempre tem alguém visitando a gente, um primo dele, ass eu tô sempre cozinhando, eu gosto de mostrar as comidas brasileiras. Eu faço feijoada, couve à mineira, vou no mercadinho brasileiro, faço pão de queijo, brigadeiro, os pavês, arroz. Eu cozinho, né, eu gosto de cozinhar.
Ah, que legal. Claro, claro. É. Certo. Eh, minha esposa também, ela adora cozinhar. Então, por exemplo, ela fez mas como olha só, como a a a descendência árabe é muito forte, né, então a minha esposa fez no domingo, carneiro assado, que eles adoram carneiro.
Uhum. Hum, delícia. Eu amo comida árabe, meu Deus do céu, é muito gostoso. É.
O árabe adora carneiro. E, hã, ela fez quibe de bandeja, que não é o quibe frito, sabe? É o quadradinho com recheio, é, ela fez, ela
Hum, eu sei. Não sei, aquele quadradinho que recheia dentro. É, eu sei. E essa geleia de menta com essa carne, aí, de carneiro, uma delícia, né?
Ah, uma delícia. Eu não gosto de eu não gosto da geleia de menta, não. Porque é me meio adocicada, eu acho, né?
Não? É, eu gosto de doce com salgado. <laughs>
<chuckles> Eu não, eu não gosto. Mas você vê, é interessante. Então, hã, tem coisas assim que eu lembro da minha avó. Outra coisa é assim, hã, uma parte da família nasceu no Sul do Brasil.